Ừm, thật ra đối với mình á, đối với mình cái, a, cái việc mà mình ví dụ như là ở Sài Gòn thì có 2 mùa, mùa nắng với mùa mưa thôi, thì, ờ, mùa nắng á, thì đương nhiên cái tiêu chí lựa chọn quần áo của mình á, là OK, mặc nó nó vừa vừa, phải phải thôi, nó đừng quá mát mẻ, thì đó là những cái bộ trang phục mà theo phong cách là, kiểu, an toàn. Đấy, mặc rồi mặc cho nó nó nó phù hợp và nó mát mẻ và nó nó thoải mái, quan trọng là thoải mái trước nè, sau đó là nó phù hợp với lại cái bối cảnh, cái không gian ở công sở. Đấy, và khi mà, ví dụ như, mùa nắng đi, mùa nắng thì thật ra lúc mà mình đi làm á, thì mình cũng phải mặc áo khoác nè, rồi mặc váy chống nắng nè, rồi đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang, rồi đeo bao tay. Thì bạn cứ thử tưởng tượng ví dụ như á mà bạn sống bạn bạn sống ở Sài Gòn, bạn bước ra đường là bạn diện một đống thứ lên như vậy, thì thật ra bạn có mặc đẹp cỡ nào cũng chả ai nhìn thấy bạn ở ngoài đường cả, mà quan trọng là lúc đó bạn bạn bước vô văn phòng đúng rồi, bạn bước vô văn phòng thì trước khi vào văn phòng thì mình đa số là mình sẽ đi vệ nhà vệ sinh, thì OK, nhà vệ sinh mình sẽ chỉnh chỉnh trang lại trang phục này, rồi tóc tai coi đã gọn gàng tươm tất chưa, rồi mình mới bước vào văn phòng với cái tác phong chuyên nghiệp nhất có thể. Đấy, ừm, đấy, mùa mưa cũng vậy thôi, mùa mưa thì đương nhiên là buổi sáng đi làm có thể là bị mắc mưa, đầu tóc rối nùi, rồi lúc nào cũng phải kè áo mưa, ừ, ừm. Nhưng mà thật ra ở ngoài đường cũng đâu có ai thấy mình đâu bạn, nhưng mà tới khi mà vào tới tòa nhà công ty thì đương nhiên mình phải đi vô nhà vệ sinh đúng rồi, chỉnh trang rồi mình sấy áo, nếu mình nhỡ có bị ướt thì mình có thể sấy, rồi, à, mình chỉnh trang lại tóc tai trước khi mà mà bước vào văn phòng. Đấy, thì đương nhiên nó cũng sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, ờ, tự nhiên sao mới sáng sớm đi làm mình gặp trời mưa tới bực mình ha ừm, thì đấy, nhưng mà sau khi vào nhà vệ sinh mình chỉnh trang lại tươm tất đâu vào đó, thì tâm trạng của mình cũng đã tự tin hơn và mình thấy đỡ hơn. Rồi lúc đó cái ngày làm việc của mình thì mình cũng cố gắng làm thôi và mình suy nghĩ lại, ờ, cơn mưa đầu ngày chắc cũng hổng đến nỗi tệ, kiểu vậy. <laughs> Kiểu vậy ừ.
Ờ. Ừm. À, đúng! Ừm. À, nhiều vậy? Ừ. Ừm. Ồ, đúng rồi. Công nhận ha, bịt kín hết rồi còn gì? Ồ. Ồ. Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi, ướt nhẹp này, khó chịu. Ừ. À, sẽ có thời gian chỉnh trang là được rồi. Ừm. Thấy xui quá ha, đấy ướt này. <chuckles> Ừm. <laughs> Tự nghĩ là, ờ, nó tưới mát cho tâm hồn một tí cũng được, đôi khi thì ngoài ra cái việc đó thì nó cũng khiến bản thân chú ý đến cái vẻ bề ngoài cũng như là, à, chăm sóc bản thân hơn. Đôi khi có những người nha, người ta cảm thấy ướt thôi thì lau lau, qua qua đi xong rồi vào làm luôn, đôi khi thì cảm thấy là cái việc người ướt như vậy người ta không quan tâm đến bản thân cho lắm. Đấy, chính vì thế nên là, ờ, có những người người ta cũng phải học lại cái cách là phải quan tâm đến bản thân cũng như là, à, chỉnh trang lại cái vẻ bề ngoài một chút, bởi vì cái vẻ bề ngoài nó là cái ấn tượng cũng như là cái, gọi là, ấn tượng đối với người khác, thì mình cũng phải muốn có một cái ấn tượng nó tốt, đúng không? Đấy, chính vì thế nên là, ờ, chẳng hạn như là đối với bạn đi ha, thì có lúc ấy, bạn thấy là bạn có bao giờ là bạn mặc đẹp nhưng mà bạn vẫn buồn, hoặc là vẫn cảm thấy, kiểu, thiếu tự tin, hoặc là có cái áp lực nho nhỏ nào đó hay không?
Ừ, đúng rồi, thì ừ. Ừm. Ừm. Ừ. Ừm. Ừm. Chính xác luôn, ừm.